N eu não estou nem tentando, é isso que eu estou realmente bloqueada, entendeu? Por isso que eu estava pensando assim, que que eu posso fazer em relação a mentores, pra ver o que que eles fizeram, né, o que mas mas pronto eu também estou com dificuldade de buscar e
E Olha, é Eu eu acho que nesse caso, realmente hã, aham. Nesse caso desculpa te interromper. Nesse caso realmente, eh, só a prática vai resolver a insegurança, eh, enfim, a qualidade. V você tem que tentar e é por isso que, geralmente, eh, com eh, nesses trabalhos de estética, seja cabeleireiro, enfim, a pessoa começa com modelos mesmo. No caso, eu estou percebendo, então, que você não assim, no boca a boca entre pessoas próximas tá, você falou que tem gente que já fez ou não quer fazer. Talvez, eh, você possa, eh, puli não sei em que país você está. Eh tá, Portugal. Tem muito brasileiro, né? É um lugar do mun depois, <chuckles> Estados Unidos que mais tem brasileiro. Então, eh, procura um grupo de Facebook, eh, "Brasileiros em Portugal" ou "Brasileiros na cidade que você esteja", e e faz um anúncio. Assim, pare é é bem simples. E fala: "Olha, estou oferecendo, eu estou procurando modelos pra peeling e coisa e tal. Eh, estou começando agora", põe seu contato. Eu tenho certeza que, assim, você vai ter <chuckles> dezenas de pessoas querendo.
É. É, eu estou em Portugal. Tem. Tem, verdade. Hum. Hã, entendi. Hum, interessante. É, é legal essa essa ideia eu não tinha pensado nisso, eu até tenho tenho uma amiga que já tem o espaço, e disse: "Olha, está aqui disponível pra você, eh, quando você precisar pra treinar, pra levar modelos", porque eu ainda não tenho estrutura né, pra fazer o atendimento, mas, é
Ah, legal, legal. Isso que eu ia te perguntar. Hã, é o que você até poderia entrar também a outra opção seria entrar num salão, eh, e trabalhar, enfim, não sei se é o seu objetivo, se você gostaria de fazer de forma autônoma. Mas às vezes para começar você poderia começar num no salão de alguém. Também teria que fazer a mesma coisa, provavelmente, com modelo, enfim. Eh, geralmente é como funciona nessa parte da estética, quando a pessoa está no começo. E aí, obviamente, o mode o modelo ele tem noção, sabe, ele está fazendo de graça e sabe que é uma pessoa que está começando. Então, assim, eh, ele não vai esperar um resultado muito, muito eh, de de uma pessoa experiente.
Uhum. É, eu acho mais confortável isso. Sim. Uhum. É, não, faz sentido.